Eh bah, oui, figure-toi que ouais, en plus c'est c'est ma ma grand-mère qui m'en a offert un, heu. Bon, heu, c'est un un réveil qu'elle a acheté chez Action, mais je le trouve génial parce qu'il fait en même temps tu sais, il, hem, pour te le décrire, c'est un un réveil, heu, donc du coup qui te fait une sonnette de l'enfer, tu as envie de le détruire à chaque fois qu'il sonne, hein, surtout quand tu vas en cours ou que ou que tu vas au travail, <laughs> c'est horrible. <laughs> Tu as envie de lui faire passer un sale quart d'heure mais d'un côté il est pratique parce qu'il te réfléchit, heu, le le l'heure sur le plafond. Tu sais, il y a une petite lumière qui vient sur le plafond. Tu vois ou pas un peu le truc?
OK. Ah non mais c'est horrible! Oh non! Ouais. Ah oui! Je vois ce que c'est, oui. Ouais, je vois ce que c'est, ce genre de réveil. Ouais, ouais je vois complètement ce que c'est, ouais, ouais. Mais du coup heu ouais
Et et en prime ouais? Dis-moi, dis-moi?
du coup est-ce que est-ce que le le son strident du réveil ne te met pas de mauvaise humeur le matin?
Bah, après, heu, oui forcément, je pense que c'est tout le monde qui est pareil, hein? Il y a personne qui est content de se réveiller avec, heu, une musique, heu, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, tu vois? Je pense que, heu, oui, si quelqu'un est content, heu, je veux bien que tu me le présentes, hein, heu <laughs> parce que franchement non, c'est c'est un c'est un peu chiant. Après, c'est c'est chiant dans la mesure où, heu, bah il est 6:00 heures du matin, heu, tu es tu as pas envie d'aller au boulot ou tu as pas envie de d'en d'aller en cours. Bah, voilà quoi, tu sais, parce qu'en plus en ce
Ah ouais non, là c'est, insupportable. <chuckles> Mmh. Effectivement. Mmh. Mmh. Mmh. Ouais. La sonnerie en elle-même, c'est mais sachant que tu auras, a priori, passé une bonne nuit parce que tu n'auras pas scrollé jusqu'à 2:00 heures du matin, est-ce que <chuckles> finalement c'est pas ga un peu, heu, un peu de de gagné quand même?